Ừm, thật ra chia sẻ thẳng với bạn ha. Gia đình mình, ờ mình nói cái gia đình lớn thôi chứ mình cũng chưa có gia đình nhỏ, thì, ờ, đôi lúc nó cũng sẽ có những cái tranh cãi nè. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại lúc nhỏ thì mình thấy, ờ, mình thấy buồn vì đôi khi mà tại sao ba mẹ tranh cãi nhiều quá. Nhưng mà bây giờ mình lớn lên á, mình thấy sao mà nó cứ lặp lại lặp đi lặp lại hoài, mình thấy cuối cùng nó cũng hông giải quyết gì. Tiếc là giống như là hai người phải cãi nhau thì mới vui được hay sao á. Cái mình thấy nó cũng mắc cười. Nhưng mà thật ra mình thấy là do là cái vấn đề nó cũng cứ nằm ở đó, nên là hai ba mẹ mình cứ cãi nhau hoài nè bạn. Và đôi lúc á ừm, nhơ nếu mà cụ thể ha, giống như là mẹ mình là một người, ờ, rất là sống là rất là tình cảm, mẹ mình tâm lý lắm, và nó trái ngược hoàn toàn với ba mình. Ba mình thì là một người đàn ông, ờ, ừm, chững chạc nè, ít nói, lúc nào cũng nghiêm nghị hết. Và gia đình mình thì cũng sống theo cái, ờ, cách sống truyền thống là ba mình đi ra ngoài làm ăn, về nhà là chỉ có nghỉ ngơi thôi chứ hông có đụng tay tới việc nhà gì luôn. Còn mẹ mình á là không hề ừm, không hề đụng tay vì về suy nghĩ gì về kinh tế hết. Ờ, tiền bạc là ba mình lo hết, ở nhà là chỉ lo con cái và những cái công việc mà hậu cần đó. Thì đương nhiên là công sức ai cũng nhiều như nhau hết trơn á. Nhưng mà cũng vì vậy á, nên mẹ mình cũng không hiểu được là những cái ba mình đã trải qua là cái gì, những cái công việc áp lực ngoài xã hội mà ba mình phải có phải nhận là cái gì. Chỉ trách ba mình là, á, là tại sao mà cứ mỗi lần về là cứ cáu gắt với vợ con, rồi hông có dành thời gian nhiều cho vợ con. Còn ba mình á, thì là không hiểu được là cũng cả trăm ngàn việc không tên mẹ mình phải làm ở nhà là cái gì. Cứ nói là chỉ có cái việc ở nhà chăm con thôi mà cũng làm hông xong, mà cứ suốt ngày than thở, rồi suốt ngày cứ, ơ, cứ, ơ, dành thời gian cái gì. Người người ta đầy việc ở ngoài kìa, đó. Mình là người ở giữa mà, mà sống ở nhà mấy chục năm nay thì mình cũng quá hiểu là ba mẹ mình đang trải qua những cái gì. Nhưng mà chẳng qua là giao tiếp quá là kém đi, nên là hông có ai hiểu ai hết trơn á, rồi nó cứ xảy ra hoài.
Ừm. Ôi, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm, yeah, sao vậy? Ừm, ừm. Trời ơi, vậy luôn! Ừm, ừm. Hóa ra là vậy ha! Ừm. Ờ, hay quá ha! Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Ồ! Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm. À. Ừm, ừm, đúng rồi ha. Nghe bạn kể về gia đình của bạn á, mình thấy á nha, đây là một cái xung đột rất là phổ biến ở trong những cái gia đình của người Việt Nam mình nè. Người phụ nữ á, thì thường á là coi trọng cái cảm xúc mà. Cái cảm xúc của người phụ nữ á, thể hiện qua lời nói và cái sự lắng nghe. Còn người đàn ông á, thì lại luôn bảo vệ bản thân bằng cái sự im lặng của mình. Mà cứ như vậy á là thì cái sự mâu thuẫn đó nó mỗi ngày nó cứ một chút, một chút, một chút. Kiểu như là ban đầu thì mình còn chịu đựng, nhưng mà sau này khi mà lớn tuổi lên rồi đó, là cái mâu thuẫn nó càng lớn và không còn muốn chịu đựng nữa. Nó làm cho gia đình khá là căng thẳng luôn đó bạn. Mà thôi hổng sao đâu, từ từ để mình coi coi vấn đề như thế nào á, rồi mình giải quyết được nè. Thế thì, ừm, trong những cái cuộc mà tranh luận của ba mẹ như vậy đi, thì bạn đang đứng ở vị trí như thế nào nè? Bạn có can thiệp vô hông? Hay là bạn đứng ngoài, hoặc là bạn, à, à, góp ý ba mẹ? Hay như thế nào?
Ừm. <laughs> Vậy ha. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Chính xác luôn đó nha. Ừm. Ừm, OK.

Ê, mình thấy cái cách này rất là hay đúng luôn á nha, nó đánh vào tâm lý của từng người nè, chứ nếu mà đúng là nếu mà mình can ngay trước mặt ba mẹ á thì khi mà mình đang nói về cái lỗi sai của ba thôi là ba mình bắt đầu: "À, mày bênh mẹ mày hả?" hoặc là mình nói về lỗi sai của mẹ là mẹ: "À, mày bênh ba mày, đúng hông?" Đó nên là thay ừm, thay vì trước là nói trước mặt mọi người vậy thì mình thôi, mình nói riêng từng người và mình cũng nói là cái tính của ba là theo cái hướng logic, còn tính mẹ thì theo hướng cảm xúc nên là mình phải trung hòa hai cái đó lại thì hai người mới có thể lắng nghe nhau được. Ờ, cái cách bạn nói á, cái cách mà bạn hướng dẫn mình để nói sao cho nó hợp lý nó rất là tinh tế mà cũng khéo léo dữ à nha!
Ừm. Đúng rồi đó. <laughs> Đó, đó, đó. Đó, toàn là vậy không đó. <laughs> Ừm. Đúng! Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó bạn, mình cứ từ từ đi, kiểu như là, người đàn ông mà im lặng á thì người phụ nữ nghĩ là hổng quan tâm tới họ. Đó, còn, kiểu như là, người phụ nữ này nói nhiều, người đàn ông họ nhức đầu lắm, họ không muốn nghe, cái kiểu như vậy đó. Cứ nói đi mà chắc chắn như mình nghe qua, mẹ bạn hay nói vậy thôi, mà chắc chắn là rất là thương ba bạn đó nè, từ từ á, rồi sẽ giải quyết được thôi. Mà ở đây á nha, hông thấy là bạn có thấy là ba hay mẹ của bạn á là người dễ tự ái hơn ở trong cái lúc mà tranh cãi vầy nè?
Ừm. Đúng rồi đó! <laughs> Chính xác. Ừm. Chính xác! Ừm. Ừm, trời ơi, chắc chắn là ba mình luôn rồi đó, tại ba mình là một người ờ, ba mình rất là một người, gọi là sao ta, khá là gia trưởng ấy. Nên là cái cái cái tôi rồi cái sĩ diện trong lòng nó cao lắm, mỗi lần mà mẹ mình nói hả là "Ờ, người gì đâu mà gia trưởng" thì ba mình kêu: "Gia trưởng là cái gì? Gia ai mà gia trưởng hồi nào?" <laughs> sẽ chối hết những cái mà những cái lời chỉ trích mà người ta nói với mình. Đó rồi, ờ, hoặc là mẹ mình nói hả là tiền bạc nhất là đụng về cái vấn đề tiền bạc là ba mình cũng dễ tự ái lắm, mặc dù là ba mình kiếm tiền rất là giỏi nhưng mà đôi khi vì để xoay vốn này nọ thì hông có đưa tiền cho mẹ mình nhiều á. Mẹ mình chỉ thấy là, ờ, "sao mà làm hoài mà hổng thấy đưa tiền cho vợ con gì nhiều" á, rồi "chi cho ai đồ vậy", mẹ mình bắt đầu nghi ngờ ấy, cái xong ba mình tự ái lên, "tui đi làm cực khổ mà còn nghi ngờ đồ" như vậy đó, ba mình hay tự ái lắm.
Ờ, vậy đó hả? <laughs> Ừm. Ừm, hiểu rồi, hiểu rồi. Ừm. Ồ, đó. Ừm. Ừm, đúng rồi. À. Ừm, đúng rồi ha. Ừm, ừm.